Ada ada yang nggak suka ikan, nggak usah jauh-jauh suami aku nggak suka ikan, gitu. Heeh, yang sekarang udah jadi keluarga inti kan, dia nggak suka ikan, eee, dia jadinya tuh, kalau ikan bakar ayah aku, dia makan. Karena menurut dia, karena ikannya enggak kecil, enggak banyak tulangnya, enggak terlalu amis, kata dia gitu. Karena mungkin banyak rempahnya, ya. Jadi dia, justru kalau yang dibakar sama Ayahku, dia makan. Walaupun mungkin tidak sebanyak, atau misalnya se-excited, eee, kita makan, gitu. Karena kita bias memang suka, gitu, ikan. Kalau dia untuk yang tidak pecinta ikan, dia masih mau, eee, nyicip, dan makan ikannya, gitu sih.
Oh. Heeh heeh. Oke. Mhm. Mhm. M oke oke. Berarti memang, eee, meskipun suami Kakak ini, nggak suka ikan, tapi kalau ikannya gede dan nggak ada tulangnya, tetep mau makan, ya? Dari, eee, ayahnya Kakak, gitu? Oh, kayak gitu.
Iya, gitu. Me betul. E gede, terus udah gitu, enggak bek enggak amis, menurut dia. Jadi, dia masih mau makan.
Mhm. Oke oke. Tapi, dari keluarga besar Kakak, berarti nggak ada yang, eee, alergi, gitu ya? Alergi ikan, gitu? Oh, sejauh ini aman ya, berarti?
Nggak ada nggak ada. Sejauh ini. Heeh.
Mmm. Oke oke. Nah, eee, kalau dari aku, itu aja sih, Kak, eee, terima kasih banyak nih, buat sharing-sharing-nya, ya soal makanan wajib di keluarga Kakak tadi, ikan bakar pecak, ya? Enak banget kelihatannya, dan juga, eee, bisa ngumpulin Kakak dan juga keluarga Kakak, gitu. Yang eee, banyak yang merantau, ya 5 bersaudara tadi. Oke, dan juga, eee, bisa, apa ya, berkumpul sama orang tua juga. Terima kasih banyak nih, Kak, buat cerita-ceritanya.
E iya. Iya. Terima kasih juga.